Trời ơi, kiểu, dạo gần đây mình bị cuốn vào một vòng suy nghĩ rất là tiêu cực luôn ấy. Kiểu như, chỉ cần một chuyện nhỏ xíu thôi là mình bắt đầu là tưởng tượng ra là những cái cái thứ tệ hơn nè, hoặc là những cái, ừm, những cái câu chuyện mà nó nó bị phi lý luôn á. Tại vì mình biết là những cái suy nghĩ đi suy nghĩ ừm, ừm, nó không có đúng nha, nhưng mà càng cố đừng nghĩ thì nó càng mạnh hơn, và trong đầu của mình nó cứ, kiểu, liên tục, liên tục, liên tục như thế, thì, kiểu như, mà mình cảm thấy là, à, một ngày trôi qua của mình thật sự rất là mệt.
Ừm. Ừm. Ừm. Mình rất là hiểu cảm giác của bạn nha. Ờ, đây là những cái vấn rất là hay gặp đối với những người, gọi là, hơi overthinking, những người mà hơi suy nghĩ nhiều quá đấy, đúng không? Nó sẽ rất là dễ thôi.
Ừm. Đúng rồi á. <chuckles> Đúng rồi, mình là kiểu cười cực kỳ, cực kỳ overthinking, luôn.
Ưm, thế thì, à, bạn sẽ càng dễ rơi vào những cái vòng c ừm, suy nghĩ mà kiểu tiêu cực, thế xong càng ngày nó sẽ càng tiêu cực hơn và nó nó sẽ chắc hẳn là bạn cũng sẽ phải cảm thấy khó chịu và khó khăn về cái vấn đề này lắm.
Đúng rồi. Đó.
Ừm. Tuy nhiên là mình nghĩ là đây là một vấn đề có thể giải quyết được thôi. À, mình sẽ ở đây cùng với bạn và chúng ta cùng nhau giải quyết cái vấn đề này nha. Thì trước khi đưa ra cho vài lời khuyên thì mình cũng muốn hỏi một chút để có thể làm rõ hơn cái tình huống của bạn. Không biết là những cái suy nghĩ tiêu cực của bạn bình thường ấy thì nó sẽ là, ờ, cụ thể nó sẽ là những cái gì?
Ừm. Ok, nhất trí luôn. Ờ, những cái suy nghĩ thường của mình nhá, ví dụ như là những cái chuyện nhỏ trong ngày thôi. Ví dụ như ai đó trả lời tin nhắn của mình là hơi ngắn nè, hoặc là chậm nè, hoặc là, kiểu như, đang nói chuyện cái bị bị không nói chuyện giữa chừng á, đó. Hoặc là cái công việc nó gặp lục một lỗi nhỏ, cỡ như là, mình, ờ, mình thấy là, à, mình nghĩ là, à "Mình làm không tốt cái cái công việc này nè", hoặc là "mọi người không thích mình", hay là, ừm, rồi từ đó mình c sẽ kéo ra những cái câu chuyện cũ á. Kiểu như là, mình cứ suy nghĩ lại những cái câu chuyện cũ là mình làm sai, đó, kiểu vậy á.
Ừm. Ồ! Ừm. Ừm! Ừm, mình hiểu nha, rất là dễ khi mà, ờ, bạn thấy một cái dấu hiệu rất là nhỏ thôi, nhưng mà bạn cũng sẽ suy nghĩ nó ra rất là nghiêm trọng hơn ấy, đúng không? Thì không sao đâu, đây là một cái tình huống mà rất là, à, mọi người rất là dễ gặp phải. Thì không biết là những cái suy nghĩ này này thì nó ảnh hưởng đến cảm xúc và hành vi của bạn như thế nào?
Đúng rồi! Ờ. Vậy ví dụ ha, kiểu như, ví dụ đi. Ừm, mình mình mình thích một bạn á, ý là mình với bạn đó cũng đang cái giai đoạn là tìm hiểu, nhưng mà, ờ, <chuckles> kiểu, a, sao ta, ờ, mình nói chuyện với bạn đó cũng rất là bình thường. Sau đó đến một ngày cái bạn đó tự nhiên lạnh nhạt, rồi rồi, ờ, không nói chuyện nhiều với mình nữa, cái mình, ừm, suy nghĩ lại là, à "Hay là do vấn đề là do mình?". Tại vì, ờ, mình, kiểu, a, bày tỏ cái cái cái, gọi là, cái cái, a, cái khuôn mặt của mình rất là, kiểu như là, thích bạn đó quá, sau đó bạn đó, kiểu, chán hay là sao? Ờ.
Ừm. Ờ! Ừm. À, ừm, bạn lo lắng là bạn thể hiện nhiều quá khiến bạn ấy cũng chán bạn đó, đúng không? <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Đúng rồi á. <chuckles>
Ờ. Thì không biết là khi mà bạn nghĩ như vậy thì bạn có làm gì không? Kiểu như là, ờ, nó ảnh hưởng đến hành vi của bạn như thế nào?
Ờ, thật ra thì nó cũng mình cũng chẳng có, a, bất cứ một cái hành động nào cả đâu. Nhưng mà, ừm, mình cứ suy nghĩ hoài vậy thôi à, kiểu như là, ờ, nó như là có một cái mớ bòng bong ở trong cái đầu của mình á. Ừm, ví dụ như là ch nhưng mà có chuyện này nha, giống như là chuyện nọ xọ chuyện kia á. Ờ, ví dụ như cái, ưm, chuyện về tình cảm sau đó là nó sẽ xảy ra cái chuyện về công việc. Ờ, tương tự như thế thì cái trong cái công việc của mình là mình, kiểu, ơ, thấy là, ừm, dạo gần đây là cái kết quả nó không có được như mình mong muốn nè. Ví dụ như là mình đặt mục tiêu là sẽ có, a, ừm, 10, à, gọi là sao ta? Ủa, sẽ tăng lên đi, ví dụ như làm tăng lên 10-50% những lượng người theo dõi hoặc là những người mà đăng ký trang của mình, kiểu vậy á. Nhưng mà nó lại không có được cho nên là mình cảm thấy là, à, mình bị chậm tiến độ quá rồi mình không biết là mình có làm tốt hay không, công việc này hay không nữa ấy.
Ồ. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, mình hiểu nha. Kiểu như là cái sự tiêu cực của một chuyện này nó lại, ờ, ờ, liên kết đến, kéo đến những cái chuyện tiêu cực của cả những cái câu chuyện khác nữa đấy, đúng không? Ừm, thế thì chắc chắn là nó sẽ phải ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn rất là nhiều, đúng không?
Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi á. Đúng luôn. Kiểu như mình cứ buồn nè, rồi, kiểu như là, mình bị vô định luôn á. Lâu lâu mình ngồi mình thẫn thờ, mình chỉ nhìn ở ngoài trời thôi và mình, ờ, nhìn lên bầu trời và mình không không thể nha, ê, gọi là không thể suy nghĩ một cái gì đó khác luôn ấy. Kiểu như mình cứ ngồi, ngồi, ngồi, ngồi vậy thôi à.
Ừm. Ừm, mình rất là hiểu cảm giác của bạn. Ừm, rất là khó để mà, kiểu, mình có thể, gọi là, thoát ra khỏi cái vòng lặp đấy, đúng không? Thì mình cũng có một vài lời khuyên như sau, bạn có xem có thể, ừm, phù hợp với bản thân không nha. Ờ, trước tiên ấy, là khi mà bạn, à, ờ, bắt đầu nhận ra rằng là mình hình như là mình đang bắt đầu tiêu cực rồi đấy, ví dụ như là bạn đang tiêu cực một chút thì bạn chưa nhận ra đâu. Nhưng mà ví dụ như là bạn thấy bắt đầu chuyện nó xọ sang cái chuyện khác rồi đấy, kiểu như là, đang chuyện buồn tình cảm, bạn thấy nó xọ sang cái chuyện, ờ, ờ, công việc, thì là bạn mình nghĩ là đấy cũng chính là một trong những cái dấu hiệu để mà có thể nhận ra rằng là hình như là mình đang, ờ, bị quấn vào cái vòng quấn này rồi. Thì mình nghĩ là bạn nên dừng lại và bạn nên quan sát cái cảm xúc này một cách thật là khách quan. Tức là như thế nào? Ờ, bạn nên viết nó ra, ờ, bạn nên viết những cái cảm xúc của bạn ra và bạn nhìn nó, và bạn coi như là cái người mà đang gặp những cái cảm xúc đấy không phải bạn mà là một người khác, để bạn có thể nhìn nó một cái cách khoát khách quan nhất. Thì khi mà bạn nhìn một cái khách quan thế ấy, thì nó có thể nó kh không giải quyết được vấn đề gì đâu. Nhưng mà ít nhất ấy, là nó có thể nhận giúp bạn nhận ra rằng là, ờ, mình đang ở trong 1 cái v lòng vò 1 cái vòng lặp vô vô luẩn quẩn, và thật ra là hình như là những cái s những cái tiêu cực này hình như là nó đang không liên quan đến nhau lắm. Và khi mà bạn viết nó ra như thế, thì bạn sẽ có thể nhìn thấy rõ được cái sự liên kết giữa các câu chuyện hơn. Thì bạn cảm thấy cách này như thế nào? Nó có phù hợp với bản thân bạn không?
Ừm. Đúng rồi á. Ừm, nhờ bạn nhá. Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Cái công việc ấy. <chuckles> Ồ. Ừm. Ờ. <chuckles> Ồ, thế á? Ừm, đúng á. E. Ừm, mình thấy, kiểu như là, ừm, nó nó phù hợp với mình lắm luôn á. Kiểu như á là khi mà mình ghi ra nhá, thì mình biết được là, à, mình đang gặp về cái chuyện này chứ không phải là gặp về cái chuyện kia. Cho nên là mình không được để cái chuyện này ảnh hưởng đến cái chuyện kia mà mình đang làm. Ê, thật ra là ô kê, cái này được ấy. Mình sẽ, kiểu như, phân gọi là, phân luồng với lại là phân tách ra những những những cái công việc như thế. Ừm.
Ừm, đúng rồi. Ừm, với cả là ngoài ra ấy, khi mà bạn viết ra những cái điều đấy thì mình nghĩ là bạn nên, a, viết cùng với những cái cảm xúc của bạn nữa. Ví dụ như là bạn đang cảm thấy lo lắng này, ờ, thì bạn nên ghi là "Ờ, mình đang cảm thấy lo lắng vì" nguyên nhân gì? Bạn phải ghi rõ ra. Ờ, và sau đó thì bạn có thể, ờ không thể là tự mình cũng được thì bạn có thể lên trên mạng tra này, hoặc là bạn có thể tìm những cái cách để mà giải quyết cái vấn đề đấy. Bởi vì bây giờ thật ra là mạng xã hội nó khá là phát triển ấy, đúng không? Mình nghĩ là vấn đề gì thì cũng có thể tìm cách giải quyết ở trên mạng thôi á. Thế nên là ví dụ như là bạn nói là "Mình đang lo lắng vì anh ấy chán mình chẳng hạn." Thế xong là bạn sẽ gạch, ừm, gạch mũi tên, và bạn ghi ra hướng giải quyết. Ờm, mình có thể ghi ra rằng là "Ờ, thế mình xem là mình có thật sự quan trọng với anh ấy không? Nếu như mà anh ấy không thích mình nữa thì có làm sao không?" Thì khi đấy ấy, mình nghĩ là bạn tập trung để giải quyết 1 cái vấn đề duy nhất thôi. Thì thứ nhất là nó cũng sẽ không lọ xọ sang các chuyện khác là một này. Cái thứ hai là khi mà bạn tập trung để giải quyết một cái vấn đề thì trước tiên là cái vấn đề đấy nó sẽ có thể không được giải quyết hẳn nhưng mà nó cũng sẽ gỡ được những cái khúc mắc lớn nhất. Thì để bạn có thể, gọi là, ờ, không bị quấn theo cái dòng suy nghĩ càng ngày càng tiêu cực, bởi vì bây giờ bạn đang có cái ý muốn là giải quyết cái vấn đề đó chứ không phải là, ờ, chỉ suy nghĩ không về nó thôi. Thì bạn cảm thấy cách này như thế nào?
Viết cùng cảm xúc là sao? Ừm. Đúng rồi! <laughs> Ừm. Ừm, cũng đúng. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi! Ồ! Đúng rồi! Ừm. Ê, cái cách này hay á. Tại vì mình chưa chưa từng thử suy nghĩ về cái cái việc mà bạn nói luôn. Có nghĩa là, à, mình nên ghi ra cái cảm xúc của mình đối với lại cái cái việc này luôn, chứ không có phải là mình để nó bơ vơ á. Và, ừm, mình cứ mình cứ, kiểu như á là, suy nghĩ một cách hỗn tạp ấy ờ, vậy thì nó sẽ không có tốt cho cái đầu của mình nữa. <laughs> Ô kê, mình sẽ áp dụng luôn thử cái cách này của bạn để thử xem thử là trong cái khoảng thời gian tới á, mình có cải thiện được cái cái cái, a, cái cảm xúc tiêu cực hoặc là cái suy nghĩ như thế này không?
Ừm. Ừm, đúng rồi đó. Ừm, đúng rồi. Ừm, ngoài ra ấy, thì cũng có những cái hành động nho nhỏ, kiểu, mang tính thực tế để lôi bạn, ừm, về thực tế. Giống như là, bạn lúc nãy nói là bạn sẽ cứ ngồi, ừm, thơ thẩn suốt cả một buổi, đúng không? Thì bạn có thể thử đứng đứng lên, bạn sẽ thử tập thể dục đi. Kiểu như là, thật ra tập thể dục thì não cũng cũng vẫn có thể nghĩ mà, bạn có thể tập một cách vô thức ấy. Nhưng mà khi mà bạn tập thể dục như thế thì nó cũng, gọi là, thay đổi cái hoàn cảnh thì khiến cho não của bạn cũng có thể nghĩ khác đi. Bạn có thể đi rửa mặt này, kiểu, đứng dậy tập thể dục này, hoặc là đi uống nước thôi. Những cái hành động này tuy là nó rất là nhỏ nhưng mà nó có thể kéo cái não của bạn ra khỏi cái chế độ tưởng tượng tiêu cực để nó có thể trở lại hiện thực ấy. Thì bạn cảm thấy cách này như thế nào?
Ờ! Đúng rồi. Ừm. Cũng đúng ha! <laughs> <laughs> Ờ. Đúng, đúng, đúng. Ê, kiểu như, hay á. Tại vì mình mình rất là hay nha, dễ bị là ngồi im một chỗ rồi cứ, ờ, kiểu, không suy nghĩ về cái vấn đề gì cả luôn. Ý là chỉ có ngồi im, nhìn lên bầu trời hoặc là nhìn vào, kiểu, máy tính á. Ê, có một khoảng thời gian á, là mình, kiểu, suy sụp đến nỗi là mình khóc khi mà mình học luôn, hoặc là mình mình chỉ gặp một vấn đề nhỏ thôi á, là mình cũng đã khóc rồi á. Cho nên là OK, mình sẽ tập những cái hành động nó nhỏ hơn, ví dụ như là đi dạo loanh quanh hoặc là, ờ, uống nước hoặc là, kiểu như là, làm một cái việc gì đó để mà mình không có bị, kiểu, thả trôi bản thân á. <laughs>
Ừm. Mình rất là hiểu! Ừm, đúng rồi đấy. Với cả ấy, mình nghĩ là thật ra là những người mà overthinking, những người nghĩ nhiều ấy, rất là khó để mà họ bảo họ là "Đừng nghĩ nữa!" bởi vì, ờ, càng nói như thế thì họ càng nghĩ thôi. Thế nên là mình nghĩ là bạn hãy quy định rằng là dành ra bao nhiêu thời gian trong ngày chỉ cho việc nghĩ thôi. Và, kiểu như là, ờ, khi mà bạn ừm, ví dụ nha, ờ, gọi là s suy nghĩ có chủ đích đấy, ừm, ví dụ bạn ừm, set up đi là hôm nay bạn sẽ dành ra 30 phút để lo lắng, để suy nghĩ kìa, và trong cái khoảng 30 phút đấy bạn chỉ có suy nghĩ thôi, bạn chỉ có lo lắng thôi. Nhưng mà bạn nhớ phải đặt đồng hồ nha, bạn nhớ phải đặt báo thức để cho nó không bị quá khỏi cái thời gian đấy. Nhưng mà ba cái ba mươi phút này bạn sẽ lo lắng có chủ đích, và, ờ, ngoài cái 30 phút đấy ra thì khi mà suy nghĩ khác mà tự dưng nó kéo đến ấy thì bạn phải nhớ tự nhắc mình này là bạn phải nhớ tự nhắc mình là: "Cái việc này là việc để lúc lo riêng, chứ không phải là bây giờ." Bạn phải nghĩ cái bạn sẽ lo lắng cái việc đấy vào cái 30 phút kia thôi. Ừm, cái cách này sẽ rất là hiệu quả để mà ngăn đầu óc, kiểu, bị quay cuồng không kiểm soát ấy, bởi vì bạn sẽ cho nó cái thời gian để nó quay cuồng sẵn luôn. Thì bạn cảm thấy cách này như thế nào?
Đúng rồi! <laughs> Ờ. Ừm, ừm. Ồ! À! Cũng hay á! <laughs> <laughs> Ờ, ờ. Ờ, cái cách này hay á, tại vì mình chưa thừng thị ừm, kiểu như là, mình chưa từng thử cái việc là sẽ đặt cái giới hạn á, ừm, là cho cái đầu óc của mình nó sẽ suy nghĩ nhưng mà mình chỉ sợ á, là tại cái bây giờ cái cách này, giống như là, ép buộc cái đầu của mình á, là chỉ suy nghĩ về cái vấn đề đó trong khoảng cái thời gian đó thôi và không được không không là mở ra, ờ kiểu như là, không được, kiểu, ờ, sao ta? Gọi là lố giờ á. <laughs> Ô kê. Ừm.
Ừm. Vi phạm. Ừm, đúng rồi. Không được chạm vào cái thời gian khác.
Ừm, hay á.
Ừm, bởi vì là khi mà như thế ấy, thì mình sẽ có một cái, gọi là, giới hạn đấy. Thì, ừm, bạn sẽ chỉ lo lắng trong cái giới hạn đấy thôi, chứ còn vượt qua đấy thì bạn cũng phải có những cái công việc khác của bạn mà, đúng không? Cuộc sống bình thường mình nghĩ là là ai cũng rất là bận rộn đó.
Ồ, cho nên là ừm. Ờ. Đúng rồi. Ô kê, mình sẽ thử hết những cái, a, những cái cách mà bạn chia sẻ tại vì mình thấy á, ờ, những cái mà bạn chia sẻ nha nó thật sự luôn á, là nó giúp gỡ được cái nút thắt trong lòng của mình á, kiểu như là, những gì mà mình chưa từng suy nghĩ từ trước đến giờ. Ờ, cho nên là thực sự thực sự luôn, rất là cảm ơn bạn rất là nhiều luôn ấy.
Ừm! Ừm, mình cũng rất là vui vì có thể giúp ích cho bạn nha. Chúc bạn có thể, à, sớm thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn suy nghĩ tiêu cực này. Có vấn đề gì thì cứ đi tìm mình nha.
<laughs> Chào bạn nha. Cảm ơn bạn.
Chào bạn.